Ciao, ehm, io ho questo questo problema che ormai da <sucks teeth> diverso tempo mi sta affliggendo e ho bisogno di di di un consiglio. Ehm, ho difficoltà a mantenere delle sane abitudini alimentari, ehm, soprattutto durante i viaggi di lavoro, ma anche nella mia routine quotidiana, ovviamente ehm, questo collegato al lavoro. Eh, perché io faccio un lavoro abbastanza particolare, nel senso che facendo il game designer, ehm, ho spesso, uhm, degli orari veramente folli, <chuckles> rispetto a quella che può essere la routine, passami il termine, di una persona normale. Poiché magari ehm, devo, ehm, da un giorno con l'altro totalmente stravolgere quello che è il mio giorno e la mia notte, nel senso che, <chuckles> mi ritrovo poi magari a dover tentare di dormire di giorno per poi stare svegli tutta la notte. Ehm eh sì, <chuckles> è tosta. E questo purtroppo mi porta molto s uno, aver poco tempo per fare esercizio fisico, e vabbè, <sucks teeth> ma soprattutto ad avere chiaramente poi dei ritmi biologici totalmente sballati. Ehm, e volevo chiederti se insomma mi potevi dare qualche qualche consiglio per riuscire a cercare di mantenere quanto meno una una sorta di routine e nella non routine, ecco.
Dimmi tutto. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh. Mamma mia. Okay. Okay. Mh-mh. Certo. Okay, allora innanzitutto ti chiedo se hai già provato qualcosa e se hai notato che magari qualcosa effettivamente funziona oppure no.
Ma, guarda, mhmm, non ho ancora fatto grossi tentativi, avevo a parte le mie 2-3, ehm, sessioni di allenamento settimanale che cerco di mantenere, più o meno, ehm, diciamo, come punti fissi, al di là del al di là dei miei orari folli, a parte questo no, non ho provato niente, ehm
Okay. Mh-mh. Okay. Allora, io posso dirti: secondo me, mhmm, è normale, innanzitutto, sicuramente, soprattutto se hai orari molto difficili, ehm, non è sempre facile conciliare tutto, sono sono d'accordo con te. Però posso dirti, secondo me, per riuscire magari a ritornare ad avere una tua routine devi, innanzitutto, iniziare da cose un po' più piccole, quindi che sia anche solo riuscire a ritagliarti quella mezz'oretta durante il giorno, 1 oretta per ritornare anche a fare i tuoi esercizi o comunque ad allenarti. E poi magari quando vedi che questa cosa funziona, riuscire a ritornare a fare anche quello che facevi prima, magari anche con l'alimentazione, no, magari un po' più sana, perché capisco che, giustamente, anche avendo poco tempo, magari, per dire, banalmente, anche le verdure <chuckles> sono quelle più lunghe da cucinare, no, quindi ecco.
Okay. Okay. Oddio. <chuckles> Assolutamente, Vada retro, Satana. <laughs>
Esatto. Quindi di conseguenza lo capisco benissimo, quindi, secondo me, devi riuscire a ritagliarti piano piano, inizi da piccole cose, ehm, con piccole abitudini, dai delle priorità a cose che magari ti fanno stare anche meglio perché, poi, se devi lavorare magari la notte e avere anche giorni sfalsati, è normale che anche la tua mentalità, proprio la tua testa ne risente, tutto il tuo corpo esatto. Quindi anche priori prioritizzare, si dice, esattamente, ehm, cose che ti fanno stare un po' proprio bene con te stesso, no, cosa ne pensi?
La voglia, sì. Bravissima. <chuckles> Ma penso, anzitutto, grazie mille, perché è un ottimo consiglio, ehm, e cercherò, chiaramente, di mettermi dei punti fissi, quindi già è una buona base di partenza. Diciamo che, ehm, il mio problema, cos'era? Di base, chiaramente, sono una sorta di pigro patologico, nel senso che, ehm, nel momento ehm, guarda, ti racconto di oggi stesso: mi sono mi sono svegliato tipo 1 ora fa, oggi sono andato a letto alle 14 <chuckles> di oggi pomeriggio e quindi adesso avrei sarei dovuto uscire per andare in palestra, solo che fuori ci sono tipo 4 gradi, si congela di freddo, per carità, ehm, la palestra è a, uhm, s ho 10 minuti a piedi e 5 in motorino, ma banalmente dovevo anche solo passar da casa a prendere del cibo; non ho avuto nessuna voglia di uscire e ho detto: "No, ma oggi oggi col cavolo che esco", ehm, e quindi adesso mi mangerò di nuovo quel gâteau che mi sono cucinato un paio di giorni fa, <chuckles> ehm, però è tipo il secondo giorno di seguito che mangio gâteau, per dire, quindi carboidrati su carboidrati, quando, invece, dovrei mangiare proteine, proteine proteine <laughs> e quindi dimmi.
<chuckles> Oka Okay. Eh, capisco. Okay. Immagino. Capisco, capisco. <chuckles> Eh, ti capisco molto bene. <chuckles> Ma, mhmm, vorrei chiederti: a parte l'alimentazione e a parte, da quanto mi hai detto, anche, quindi, movimento, allenamento, quali abitudini vorresti mantenere?
Sì. Certo. Mah guarda, sicuramente vorrei cercare, ehm, nei limiti del possibile, anche di man di tentare, se così si può dire, per quanto sia, ehm, chiaramente una battaglia difficile, ehm, una sorta di routine giorno notte, al di fuori, appunto, degli impegni lavorativi, normale. Nel senso che mhmm, il problema qual è, che come ti ho detto, io mi sono sono svegliato da 1 ora ad esempio, neanche. Quindi, come f il mio problema è che stanotte probabilmente, anche se non devo lavorare questa notte, come farò ad andare a dormire fra fra 5 ore voglio dire, cioè è impensabile e quindi questo cosa questo poi si ripercuote, ovviamente anche sui giorni in cui non ho chiaramente questo tipo di, ehm, diciamo incombenze particolari sotto il profilo lavorativo. Quindi in realtà, mhmm, magari 1 o 2 giorni particolari mi vanno a sballare 10 giorni. Perché poi tempo che ritorno alla routine precedente è molto complicato per me, quindi sì, anche tutto ciò che riguarda il sonno, e poi ovviamente si va ad influire direttamente sulla sull'alimentazione e banalmente e quando invece, è il poi faccio magari qualche viaggio di lavoro, che per carità, non succede spesso, sono 1-2 volte l'anno, eh, che spesso devo andare, uhm, devo andar negli Stati Uniti, in genere vado a Miami oppure un'altra sede, ehm, è fuori New York.
Mh-mh. Certo. Okay. Farai fatica a dormire. Certo. Certo. Sì. Certo, immagino. Mh-mh. Okay. Okay.
Ehm, a parte queste 2 ricorrenze che, mhmm, cioè il fuso orario m'aiuta, cioè capito, la roba folle, <chuckles> cioè quando torno poi in Italia sono sono più centrato di come sono quando non sono in Italia e quindi sì, certamente anche mantenere un ciclo giorno notte d decente sarebbe l'ideale, ecco.
Mh-mh. Certo, eh eh. <chuckles> Certo. Ma guarda allora, innanzitutto, capisco comunque che è difficile, perché poi se hai anche lavoro di notte, mi hai detto
Sì. Esa
poi, mhmm, la giornata è tutta sfalsata giustamente, quindi, mhmm, secondo me allora, ovviamente per quando devi lavorare, c'è poco e niente da fare, per forza gli orari sono quelli, se lavori di notte dovrai dormire durante il giorno, sennò non stai più in piedi. Quindi secondo me è proprio in quei giorni in cui magari, mhmm, non devi lavorare o comunque sei un po' più libero, che devi riuscire non lo so, anche se c'hai 2-3 giorni di stacco, il primo giorno giustamente farai fatica perché hai appena lavorato di notte, poi magari dal giorno dopo devi riuscire a tirare avanti tutta la notte, non so come dire, per riuscire poi a essere stanco morto, e ma, ehm, tirare avanti anche tutto il giorno e andare a dormire alle 8-9 di sera perché sarai distrutto, e il giorno dopo svegliarti presto che so che è difficile, ti capisco benissimo, guarda, e, mhmm, però può essere già una cosa, poi da lì ti svegli magari anche un po' prima, quindi riesci a farti anche, mhmm, per dire hai la giornata più lunga, riesci ad avere il tempo anche di farti dei passi più sani, di andare in palestra, fare anche qualcosa che ti rilassi un po', perché capisco che è faticoso già avere questi orari, quindi, anche ritagliarti proprio dei tempi tuoi in cui ti puoi proprio rilassare anche mentalmente.
Cer E Certo. <chuckles> Hai ragion Hai ragione. Esatto, guarda, sono sono consigli d'ori d'oro e ci proverò assolutamente a <chuckles> a cercare di, ehm, ecco, mantenere ehm, mantenere una routine facendo il il buon vecchio after di quando ero giovane. <laughs>
Eh, eh. Eh, purtroppo sì.
Eh, quando ero giovane. Ma, ehm, avresti per caso qualche non so, qualche suggerimento, ehm, magari non so, se conosci ovviamente, qualche tisana al di là del del buon vecchio caffè perché, ad esempio quando bevo tanto caffè, l'ho bevuto magari anche prima durante le ore di lavoro, mi dà un po' tic di di ca di tatichi di tachicardia, sì. Ehm, hai qualche surrogato oltre che conosci?
Mh-mh. Sì, sì, sì, capisco. Okay. Allora ti dirò, non lo so, però, uhm, comunque so che ci sono tanti anche integratori proprio che ti aiutano, uhm, in generale, ma vabbè, che aiutano da tanti punti di vista, però, anche nello stare magari sveglio, più attivo, più proprio forte, no, insomma. Non c'è tanto da fare in realtà in questi casi, secondo me, perché
Okay. Certo. <laughs> s lo so, sono sono sono un cliente scomodo. <laughs>
No, ma guarda, è difficile, n ne sono consapevole, lo capisco benissimo. Però sì, secondo me innanzitutto anche banalmente, mangiare ti tiene sicuramente anche un po' più su.
Certo, certamente.
Il caffè aiuta anche se so che non a tutti fa bene, ehm, tu mi hai detto per esempio la tachicardia è uno dei tanti problemi.
Esatto, sì. Sì sì, quando ne bevo perché io di genere no ah, io non sono una un accanito utilizzatore di caffè nel se senso che, nella mia routine ne bevo al limite io faccio 1 tazza diluita con l'acqua, ne bevo 2, e basta, in genere quindi ne bevo pochi, non sono di quelli che si che si uccide di caffè durante la giornata. Però ecco, ehm, nel che nel si comunque una bella tazzona, perché mi faccio 2 belle cialdone Nespresso, diluite diluite diluite, ehm, poi magari se a stretto giro ne assumo altre 2, per dirti, poi ho paura magari che mi possa mi possa dare fastidio, poi purtroppo sono un fumatore pure quindi sai. <giggles> <sucks teeth> Una ho una certa età pure. <laughs>
Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Certo, certo. Capisco molto bene. Eh, vabbè, ma secondo me comunque l'unica cosa l'ultima cosa che ti dico, uhm, prova anche magari a, mhmm, tenerti dei piccoli promemoria anche per casa, tipo, un post-it attaccato da qualche parte che ti aiuta a ricordarti: "Mangia bene." Oppure, mhmm: "Vai in palestra, rilassati." Qualcosa che ti faccia rimanere coerente con le tue scelte, ecco.
Certo. Guarda, io ti ringrazio tantissimo, sono veramente dei consigli d'oro, azzeccati, ehm, cercherò di di farne tesoro, e ti ringrazio tantissimo e ti auguro una splendido pomeriggio e speriamo di sentirci presto.
<chuckles> Figurati, anche te, grazie.
Ciao.